ค่ะ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เอ่อ สุขภาพจิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีขึ้นเหมือนกันนะ เพราะว่าช่วงเวลาที่ว่าง ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เหมือนวันไหนที่เราอยู่บ้านกันเบื่อ ๆ อย่างเงี้ย เราก็ชอบชวนท่านออกไปเดินห้าง ดูนู่นดูนี่ ใช่ แล้วท่านก็จะตื่นตาตื่นใจอะค่ะ เหมือนแบบ โอ้! สมัยนี้มีแบบนี้ด้วยเหรอ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ เราก็เลยรู้สึกว่า อ่า มันก็คิดถูกแล้วล่ะที่เราทำแบบนี้ ถึงแม้ว่าเราจะอยากมีความมั่นคงในหน้าที่การงานบ้าง แต่สุดท้ายแล้วเราว่า เอ่อ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะ แล้วเราก็ แต่เอาจริง ๆ เอาจริง ๆ เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่า เราก็เสียดายงาน แล้วบางทีเราก็ยังอยากกลับไปทำงาน ยังอยากมีชีวิตเป็นของตัวเอง แต่นี่แหละมันก็เป็นเรื่องที่เราไปบ่นให้ใครฟังไม่ได้เนาะ มันก็ดูเป็นเรื่องที่ อะ เหมือนเรา ตัวเรา เอง ก็ดู ดูไม่ดี ดูเป็นคนแบบไม่รักพ่อไม่รักแม่ ส แต่ ซึ่งจริง ๆ อะ คือเราก็รู้สึก อือ <sniffs>
ครับ โอ๊ย ดีเลยครับ ครับ อือฮึ โอ้ อ้าว โอ้โฮ ดีจัง โอ้โฮ ครับ เออ ครับ อา ครับ อ๋อ เข้าใจ <chuckles> อือ ๆ ๆ ๆ เข้าใจครับ แต่ว่าการที่คุณเลือกเนี่ย ก็ดีนะครับผม ถ้า ผมว่าสักวันอาจจะเจองานที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นะ อืม เพราะว่าเราตอบแทนบิดามารดาเนี่ยมัน มันไม่มีอะไรเสียเลยครับผม ผมว่า ภายภาคหน้าคุณอาจจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าที่คุณผ่านมาก็เป็นไปได้นะครับ อืม
อืม ก็ อืม โอ้โฮ ก็ต้องขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ มันก็เป็นกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ ให้เรารู้สึกว่า เออ ให้เรารู้สึกว่า อะ การดูแลพ่อแม่ก็ อา มันมีสิ่งดี ๆ รอเราอยู่ในภายภาคหน้าแบบนี้อะค่ะ <laughs> อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแบบ คำอวยพรแล้วก็กำลังใจอะนะคะ แต่ก็ <laughs> แต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่า การดูแลคนแก่ หรือว่า โดย เฉพาะที่เป็นพ่อแม่เราเนี่ย เอ่อ มันค่อนข้างเหนื่อยจริง ๆ ด้วย แล้วก็ <laughs> ใช่ ๆ อือ
ครับ สู้ ๆ ครับผม <laughs> ใช่ อา ด้วยความยินดีครับ ครับ อืม ใช่ เหนื่อย แล้วต้องใช้ความอดทนด้วยครับ ทั้งเหนื่อย ทั้งใช้ความอดทน คือคุณต้องเก่งมาก ๆ อะครับผม ต้องเข้มแข็งมาก ๆ ครับ ขอเป็นกำลังใจนะ ขอให้ ข้อให้ ขอให้ผ่านทุก ๆ โมเมนต์ด้วยอย่างง่ายดายนะครับผม อืม
เออ ใช่เลยล่ะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ เพราะว่าอย่างที่คุณว่าเลย เราก็ต้องรับมือกับอารมณ์เนาะ แล้วก็ รับมือกับ เอ่อ สิ่งที่เขาเป็น ในสิ่งที่เขาแบบเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ แต่ยังไงเราก็เลือกแล้ว แล้วเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ตรงนี้ แต่ว่า อ่า บางทีการ
อืม ใช่ ๆ ครับ แต่ ยอดเยี่ยมมากครับ แต่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ อืม <chuckles>
อา แน่นอนค่ะ ๆ อันนี้ คุณด้วยนะคะที่ช่วยเตือน เตือนสติแล้วกันเนาะ มันก็ทำให้เหมือนแบบ ค่ะ มันก็ทำให้เหมือนกับว่า เรามีความรู้สึกดีขึ้นมาก ๆ เลยสำหรับคำแนะนำของคุณ แล้วก็กำลังใจ
ครับ ครับผม ด้วยความยินดี ครับ อ๋อ เยี่ยมเลยครับ มีอะไรก็มาปรึกษากันได้ตลอดเลยนะครับ ยินดีเสมอครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ยินดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ